अ, जी, नमस्ते।
नमस्ते।
कैसे हैं आप?
ठीक हूँ।
अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं क्या?
जी, बिल्कुल।
अच्छा और इसमें
हाँ, हाँ। मैं अ, बताना चाहूँगा इसके बारे में। अ, जैसे सोशल मीडिया के बिना आज का जीवन का तुलना ही मतलब करना एक तरह से अ, नदारत है क्योंकि सोशल मीडिया हर जगह उपलब्ध है। सबसे पहले तो अ, हम लोग जो है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि अ, न्यूज़ देखते हैं या फ़िर किसी चीज़ से अपडेट होना है। अ, रेल कहीं अगर हम मुझे सफर में जाना है, रेलवे का बस का जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू लेते हैं कि आज यात्रा हो सकेगी की नहीं हो सकेगी। है ना?
जी, जी। बोलिए। जी। बिल्कुल। जी। जी। जी, जी, जी। जी। क जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मुझे भी यही लगता है कि सोशल मीडिया का तो आज के ज़माने में हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव है। अ, जैसे हम अ, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अपने परिवार और दोस्तों और अ, नज़दीकी लोगों के साथ संपर्क रखने के लिए तो आप उसके ज़रिये चैट कर सकते हैं। और आप उसके ज़रिए वीडियो कॉल कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे तब लोगों को अगर आपस में वार्तालाप करना हो तो उनको चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी या टेलीग्राम लिखना पड़ता था। जो भी काफ़ी दिनों के बाद मिलता था तो कई बार अ, आप ढंग से बात नहीं कर पाते थे और काफ़ी सारे रिश्ते छूट जाते थे अगर आप शहर छोड़ के जाते हैं तो। पर आज के काल में आप अपने पुराने स्कूल के मित्रों के साथ, कॉलेज के मित्रों के साथ अपने जीवन के किसी भी भाग में जिससे भी आप मिले हैं, उन सबके साथ आप सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं।
हुँ, तो हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। जी।
जी।
जी, बिल्कुल। सही कहा आपने अ, जैसे जब शुरुआत में अ, स्मार्टफ़ोन हमारे बीच आया था जिसमें सोशल मीडिया जैसे कि फ़ेसबुक हो गया। तो फ़ेसबुक में हमारे जितने भी अ, बिछड़े मित्र थे, जो कि स्कूल के टाइम के बाद दूर हो चुके थे तो उनसे फ़िर से मिलना हुआ उसके थ्रू। तो सोशल सोशल मीडिया के थ्रू, तो कहीं न कहीं उनसे बात हुआ और पता चला कि आप कहाँ पे हैं? तो एक जुड़ाव जुड़ाव फ़िर से हुआ अपने पुराने अ, पिछड़े दोस्तों से।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
अच्छा।
तो ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया का ही इसमें जो है सो हिस्सेदारी है दोस्तों से मिला, रिस अ, कुछ रिश्तेदार जो कि उनसे भी बात बात हुई। तो अ, व सोशल मीडिया का जी तो, यही जो है मतलब अ, मेरे जीवन में थोड़ा-सा इसका हुआ है। तो अ, आपके आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ?
अच्छा। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मुझे याद है कि मैं अ, स्कूल के बाद अ, जो जब मैं छोटी थी, स्कूल में थी, तो कई बार ऐसा होता था कि अ, छोटे कक्षाओं में अ, हमारे किसी दोस्त के परिवारजनों का ट्रांसफ़र हो जाता था, तो वो स्कूल छोड़ के, शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाते थे और उनसे एकदम से संक संपर्क बंद हो जाता था क्योंकि तब हम छोटे थे, तो चिट्ठियाँ लिखना वगैरह, तो हमें उसका अभ्यास भी नहीं हुआ करता था। तो उन लोगों के साथ, जिनके साथ मेरी अ, काफ़ी सालों पहले संपर्क छूटे थे, उन लोगों को मैंने फ़िर फेसबुक और इंस्टाग्राम में वापस फिर से मैं उनके साथ संपर्क में आ पाई थी और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अ, ये सोशल मीडिया के उपयोग से आपके अ, मानसिक सेहत पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या?
हुँ। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। ई जैसे कि कोई भी चीज़ का आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं
जी, जी।
अ, क्यों ना सोशल मीडिया हो, इसका अगर सही इस्तेमाल करते हैं अ, टाइम टू टाइम करते हैं, तो आपका मस्तिष्क ठीक रहता है। पर आप कहीं न कहीं इसमें अगर ख़ो जाते हैं, इसको अपना हैबिट आदत बना लेते हैं, तो ये हमारे जो मस्तिष्क पे बहुत बुडा बुरा असर इससे पड़ता है। आपको मस्तिष्क का बीमारी हो गया अगर, तो आप किसी से भी, अपने परिवार जन से चिड़चिड़ा होकर बात करेंगे, कोई भी चीज़ में, क्यों क्यों अ, जो है, सो अगर वो अच्छी बात भी बोल रहे हैं, तो आप फ़िर भी जो है, उनसे अ, लड़ाई कर बैठेंगे। तो इससे बहुत बुरा असर भी होता है हमारे मस्तिष्क पे। इससे बच बचने के लिए वही है कि आप इसका इस्तेमाल अ, समय-समय पे जब उपयोग हो अ, तो ही तो ही करना चाहिए। है ना?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
हाँ जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अ, मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि हम इंस्टाग्राम वगैरह अगर देखें या फेसबुक वगैरह देखें, तो लोग ज़्यादातर अपनी अ, ख़ुशियों वाली बातें या अपने अ, जो अच्छे, जो चीज़ें चल रही हैं उनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में ही पोस्ट करते हैं। और कई बार हमें ये सारे पोस्ट और ये सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के लगने लगता है, हम अपनी ज़िंदगी उनसे तुलना करने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि, "अरे! वो तो देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी अ, जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों हैं?" जबकि हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी के अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ना कि अ, अपने दुख या अपनी परेशानियाँ। और इसका हमारे मानसिक प्रभा अ, स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है क्योंकि, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी या अपने आपको दूसरे इंसान की ज़िंदगी या उससे तुलना करने लगते हैं, तो उसी दिन आपकी ज़िंदगी में जो भी थोड़ी-बहुत खुशियाँ होती हैं, वो भी चली जाती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़िंदगी में पिछड़े हुए हैं, जबकि लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं आपसे। तो उस तऱीके से भी एक एक नेगेटिव तऱीके से अ, सोशल मीडिया अ, लोगों के स्वास्थ अ, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। आपका क्या कहना है?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के टाइम में आप देखते होंगे, अगर किसी को कोई चीज़ अगर वायरल करली करनी होती है या तो अच्छी चीज़ें हों या गंदी चीज़ें हों, तो कहीं न कहीं मतलब जैसा कि समाज में हमारे आजकल हो रहा है, तो वो सोशल मीडिया को जो है अ, अ, फ़ायदा तो इस्तेमाल करते ही हैं, बहुत दुरुपयोग भी करते हैं। अगर कहीं भी आप गए अ, या फ़िर हमारे बच्चे घूमने के लिए गए हैं, कहीं होटल गए हैं, खाने के लिए गए हैं, तो वहाँ का टैग सीधा डाल के और डाल देते हैं कि मैं इस लोकेशन पे हूँ, मैं ये पार्टी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो उससे अ, कहीं न कहीं एक तरह से नुकसान भी होता है। अगर मान लीजिए, आपको बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं, बहुत लोग आपको अपनी निगरानी में रखते हैं, तो वो अ, आपकी जानकारी जान जाते हैं कि आप इस समय कहाँ पे हो और आपका अ, मतलब आप किस घर से हो, अच्छे घर से हो, बुरे घर से हो, तो वो जो है, आप पे अ, किसी तरह अटैक भी कर सकते हैं, अगर देखा जाए। है ना? तो कहीं न कहीं इससे थोड़ा अ, बचना चाहिए, अपनी जिंदगी को सैचुरेटेड करना चाहिए कि किस चीज़ का उपयोग अ, जो है, सो मुझे करना है इसमें, किस चीज़ का नहीं करना है। तो इसका उपयोग जो है आ आजकल के अ, बच्चे को थोड़ा ये भी सीखना चाहिए कि इसमें साइबर क्राइम जो है, हर चीज़ को आप इसमें अपना मतलब एंट्री दे देते हैं। तो कहीं न कहीं वो हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं और हमारी सारी जानकारियाँ, वो जो है, इकट्ठा कर लेते हैं। है ना?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
जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है, ज़्यादातर साइबर क्राइम इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि लोगों ने अपने जो सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल्स हैं, वो पब्लिक बना रखे हैं कि ल कोई भी आ के उनके प्रोफ़ाइल पे देख सकता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ घूम रहे हैं, किनके साथ हैं, वगैरह-वगैरह। और लोगों में भी ऐसा होता है कि शोबाज़ी का इतना शौक़ हो गया है कि लोगों को भी लगता है कि नहीं, मैं अपना प्रोफ़ाइल अ, पब्लिक रखता हूँ, ताकि पूरी जनता देख पाए कि मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ या मैं कहाँ पार्टी कर रहा हूँ। लेकिन अ, पब्लिक प्रोफ़ाइल का ये अ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोगों को पता रहता है कि हर क्षण आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं। और जैसे आपने बोला, उससे हमारी निजी सुरक्षा हमारे परिवार वालों की सुरक्षा सब पे असर पड़ता है और अ, दूसरी बात ये भी है कि अगर आपका प्रोफ़ाइल पब्लिक है, तो अम, काफ़ी सारे लोग उसपे गंदे-गंदे कमेंट्स भी भेज सकते हैं, जो हम साइबर बुलीइंग जिसको कहते हैं, वो भी काफ़ी अ, ज़्यादा होने के चांसेस हैं, अगर आपके आपका प्रोफ़ाइल अ, पब्लिक है और उसपे कोई भी कमेंट कर सकता है या कोई भी लाइक कर सकता है। तो इन सारी गतिविधियों से भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल, आपको इसमें अ, छाँटना होता है कि आपको थोड़ा सीखना पड़ता है कि बहुत सारी ये स ये सब चीज़ परेशानियाँ जो है सो, आ जितने एप्लीकेशन वाले हैं उन उन उनके सामने भी ये आई और सरकार भी जो है इसमें एक्शन अ अ, लिया है कि उसमें सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। और इस इसका इसका फ़िर भी आप अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं ये मेरी अ, खामियाँ होती हैं, हम लोगों की खामियाँ होती है, है ना?
जी। जी, जी। जी। जी।
और इसका इस्तेमाल करना चाहिए और, अपनी गोपनीयता को जो है सो कहीं न कहीं उसको सुरक्षित रखना चाहिए। ताकि दूसरे दूसरे लोगों को आसानी ना हो, हमारी हर चीज़ की जानकारी ना हो, जिससे हम अ, क बहुत सारी नुकसान से बच सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अ, और अ, मुझे ऐसे भी लगता है कि आजकल औ और एक जो चीज़ जो हमारे मानसिक अ अ, स्वास्थ्य पे असर डालती है। वो ये है कि लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा शौक है सोशल मीडिया चलाने का। तो अगर भी वो कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी रात-भर रील्स चलाते रहते हैं। जिसकी वजह से उनका स समय पर सोना, समय पे खाना समय पे पढ़ाई करना वगैरह, सब रुक जाता है। और अ, उनकी पूरी की पूरी ज़िन्दगी वो सोशल मीडिया ऐप से ही जुड़ी रहती है, वो खाते वक्त भी वो चला रहे हैं सोशल मीडिया। वो पढ़ते वक्त भी सोशल मीडिया चला रहे हैं। वो सोते वक्त भी सोशल मीडिया चला रहे हैं। तो पूरी ज़िन्दगी को एक तरीके से सोशल मीडिया आ ने बहुत ज्यादा प्र जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ऐसा कोई आपने किसी को ऐसे देखा है जो पूरी तरीके से जिसको सोशल मीडिया की लत लग गई हो?
हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। निर्भर कर दिया है। हुँ। जी, बिल्कुल देखा है जैसे कि अ, मैंने बोला ऐसा पहले भी कि बच्चे जो आजकल के हैं, वो इतने खो जाते हैं इसमें ना तो अ, मेरे कोई रिश्तेदार में ही शायद ऐसा कुछ हुआ था कि एक बच्चा जो है, उसका ऐसा हैबिट हो गया कि अ, वो मतलब उसके बिना रह ही नहीं पाता था। तो जैसे कि उसके उसके घर में अ, उनके माँ या फ़िर पिता अचानक से उसका जो है सोशल मीडिया का सारा अ, जो है सो बंद कर दिया और उनका अ, मोबाइल जो है वो अपने अपने कब्जे में ले लिए। तो उसे उसका ऐसा नुकसान हुआ कि वो मतलब खाना-पीना त्याग दिया और सब कुछ ऐसा। तो जब डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास जब ले गए तो डॉक्टर ने यही बोला कि अ, सब जानकारी लिया कि क्या-क्या हुआ, तो उनके अ, गार्डियन ने उनके माता ने उनका बताया कि ऐसा-ऐसा बात हुआ। तो डॉक्टर ने वही सलाह दिया कि आप ठीक है एक बार में तो अ, छु छुड़ा देना तो ये तो नहीं हो पाता है, पर अ, जैसे ही डॉक्टर ने सजेशन कि दिया कि आप उन उसको मोबाइल दे दो, और धीरे-धीरे उसका ये आदत को मतलब छुड़ाने का कोशिश करिए। तो इसी तरह इसी तरह मतलब किया गया तो अ, फ़ायदा हुआ और बच्चा भी स्वस्थ रहने लगा, और मतलब धीरे-धीरे करने से ये चीज़ आदत छूटा उसका, ऐसा।
जी। अच्छा। अच्छा। अच्छा। अच्छा।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
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, जी। और वैसे इसका बहुत भी फायदा होता है। जैसे ऑकेज़नली हम लोग को अगर कोई यादें समेटनी होती है अपनी जिंदगी में, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है उसको क्लिक कर सकते हैं, उसका फ़ोटो निकाल सकते हैं। और अ, जहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अ, ऑकेज़न जो है म मैरेज़ वगैरह का या फिर अ, कुछ भी ऐसा। तो बहुत कुछ इसका फायदा भी अनेक है, इसके जैसे हम हम आपसे अगर जुड़ पाए हैं अभी अ, तो सोशल मीडिया के थ्रू ही कहीं न कहीं जुड़ पाए हैं, है ना?
जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी।
तो बहुत फ़ायदा भी है इसका, अगर देखा जाए तो, और बहुत लोग हैं जो इससे इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं आज के टाइम में।
जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अ, जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं दूसरे शहर या दूसरे देश में रहते हैं। उनके लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी होता है। ताकि वो अपने घर वालों से और अपने दोस्तों के साथ संपर्क बनाए रखें। और ए अ, एक विदेश में या एक अनजान शहर में, वो थोड़ी-सी इस बात की सांत्वना ले सके कि उनके घर वाले के करीब है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल, तो इसमें आपसे बहुत कुछ जानकारी मिला आपसे बात करके, इसके लिए धन्यवाद, है ना।
मुझे भी आपसे बात करके इस विषय में अच्छा लगा। धन्यवाद।